Здравствуйте!
Здравствуйте.
Скажите, вот какие технологии вы считаете самыми полезными именно в быту?
Ну, э, здесь я бы сказал, что, наверное, холодильник очень важен. Потому что почему я так сказал? Потому что, например, когда я маленький был, у нас, а, на даче не было электричества.
Мгм. Так, м, да. М. Да.
Поэтому не было холодильника. И вот вся жизнь крутилась вокруг принести еду и съесть, пока она не испортилась.
Мгм. Мгм. Понимаю. А вы за окном не держали еду? Потому что у меня тоже какое-то время был, эм, а, не было холодильника, вернее я, я вспоминала: он был испорчен или не было, всё-таки его не было. И мы вот периодически еду, помню, за окном держали, иногда она падала, потому что голуби подлетали и еда падала, мы потом видели под окном, причём мы этаже на 3 жили, но как-то вот
Мгм. <laughs> Да. Видимо, голуби чувствовали запах и пытались что-то у вас утащить, да, в этом дело? Дело в том, что я вам сказал, что, м, этот момент был у нас, когда мы на дачу ехали. А дача предусматривает тепло, поэтому за окно не вытащишь- это лето и жара. За окном ещё хуже, чем внутри.
Да да да да. М-да, м-да, мгм. М-да. Ну да, да да да. Мгм мгм мгм. Интересно. Я даже не знаю я даже не знаю, на самом деле, вот. Ам, я никогда не представляла жизнь без холодильника, ну, кроме того момента, когда у меня его в детстве не было. М, вот интересно, да? Вы уже так Мгм мгм.
Вот, ну Ну, здесь даже можно глубже сказать: холодильник- это вот то, что пришло мне в голову, потому что я вспоминаю, как вокруг этого момента всё крутилось. Но у у нас тогда не было электричества вообще. Поэтому все бытовые приборы на газу.
Мгм. Да. Да да-да. Как вы готовили? Как вы готовили? А, понятно, да.
На привозном привозном газу вот, э, он был таки в таких баллонах.
Да да-да-да. Интересно интересно.
Вот. Поэтому изначально я бы сказал, что технология- это, наверное, изобретение электричества как такового. А дальше уже а дальше уже можно говорить про, м, как я говорю, холодильник, прекрасен пылесос или даже пылесос-робот, который сам ездит без тебя, ты пришел только, м, посмотрел о его работе. А на ваш взгляд, что это?
Мгм. Ну да, согласна. Мгм. Мгм. О да. Да да-да. Ой, вы знаете, сложно сказать, потому что я вообще очень мало, на самом деле, недо недостаточно, наверное, бытом занимаюсь, но, конечно, все эти вещи, м, м, м, там даже микроволновка, там, что уж говорить, холодильник. А. И вот это вот всё, они так, настолько уже как должное воспринимается, но мы, правда, с вами, вот видите, у нас был такой опыт, когда у нас этого не было, поэтому мы можем это вполне оценить, а вот современные люди вряд ли, э, большинство людей, они, думаю, с таким не сталкивались, да. Вот, а как вы относитесь к интернету, вот в насчёт, э, полезен ли он быту?
Да. Мгм. Очень полезен. Но тоже, вот, давайте разделим его на интернет, где человек просто пропадает часами, днями, забывая, э, поесть и спать, или интернет с точки зрения, вот, например, для меня. Я я туда отправляюсь за решением каких-то проблем, вопросов, получение ответов.
Да-да-да. Мгм. Да да. Мгм. Мгм. Да. Конечно конечно. Ну вот я про 2, я вот про 2 случай говорю. Естественно, мы когда говорим про быт, это уже не про то, когда мы часами зависаем просто на видосиках. Это когда мы обращаемся у меня просто, я без него как без ру без рук, то есть я буквально там ка рецепт спрашиваю, если что-то там редко готовлю, как там то решить, как сё решить, вот.
Поэтому вот ин Мгм. А тогда разрешите, я у вас спрошу: вы говорите про интернет в старом, допустим, ещё там, я не знаю, двух-трехлетней давности, в варианте, где вы в к "Гуглу" обращаетесь, или про сегодняшние дни
Да. Ну, это и искусственный инти и то и то на самом деле, и то и то. М, мгм.
AI? Вот я поэтому спрашиваю: Вы перестали пользоваться, вот скажем "Гуглом" и поиском и перешли на AI или нет?
Нет, совсем нет. Нет, я пользуюсь и тем и тем, м, вполне себе часто. Мгм.
А я полностью. А я практически бы сказал, что на 85, наверное, процентов пользуюсь. То есть в случае вопросов я все сто процентов задаю их искусственному интеллекту, а, <grunts> не делаю, как я раньше обращался в Google-поиск, к примеру. Я больше этого не делаю вообще!
Мгм. Да. Мгм. Мгм мгм мгм мгм. Да, да-да-да. Ну, в принципе, это намного удобнее. Но, вы знаете, это у удобнее, но, э, единственное, что я ещё не на 100 % доверяю AI, потому что он всё-таки делает ошибки, ам, вот поэтому. Ну, плюс я понимаю, что это от нашего запроса зависит многое, но мне лень писать настолько подробный запрос, чтобы он не сделал ошибку, поэтому я всё равно, э, часто достаточно спрашиваю Google. Вот, плюс там уже есть автоматически встроенная Gemini, м. Мгм.
Делает. Ну, вы знаете, он делает т так, как вы Да, встроенная, в вы правы. Я услышал вас, абсолютно вы правы. Но интересно, что по поводу ошибок? Тут проблема не в том даже, что, э, там вы неправильно ссформили сформулировали вопрос, и он что-то там не совсем то. Речь не об этом, а о том, что вы говорите, образно говоря, какой памятник стоит в таком-то городе и когда он построен. На что это я сам, м, проверял, на что он тебе говорит: "Это памятник". Дальше выдуманное имя, выдуманная фамилия. То есть он рассказывает это, и вы понимаете, что эта информация, она как факт. Это не то, что он говорит: "Я предполагаю". Он пишет полстраницы, о он выдумывает, что
Да-да-да. Да. Мгм. Мгм. Да да-да. Мгм. Да. Да. Мгм. Да да да да да. Да. Он так делает, да. Да, да-да. Он, о он очень много делает ошибок на самом деле. О он вообще, да.
Так вы представляете себе, насколько он говорит о том, что этот памятник, например, был изготовлен в таком-то городе, привезён на это место, а это полностью фантазия от начала и до конца.
Мгм. Да, да-да. Да. А эт это памятник, понимаете, иногда люди спрашивают вещи, спра связанные со здоровьем, и на 100 % ему доверяют, вот тут уже неприятно на самом деле. А вот как вы считаете, вот, м, <tsk> самое ещё вот полезное в быту что у нас может быть? Вот как вы думаете, а вот чайник электрический? Мне кажется, а, вот больше всего вот, а, из таких бытовых вещей я им пользуюсь на самом деле..
Да. Абсолютно точно. Чайник. Да, им пользуются и и у нас он точно так же работает утром, днем и вечером. Еще в промежутке кто-то его зачем-то греет.
Да да-да. Мгм. Просто вот смотрите, да, конечно же, ле легко использовать и обычный чайник на газу, но просто сколько времени экономит, да, а, электрический чайник. И вот ещё я вспомнила, что меня очень спасает кофеварка, потому что я не могу, я не люблю п кофе-машину в том плане, что, м Да, мгм. Да-да-да.
Да. А вот разрешите к чайнику с коротким вопросом вернуть. Как вы думаете, вот люди вс вот понятно, что если, э, отмотать время назад, там, не знаю, на 20 лет, у всех был нормальный чайник на газу, как как вот мы с вами знаем. Вот интересно
Мгм. Мгм. Да. И люди полчаса жд да, полчаса ждали, простите, <laughs> чтоб к чаю вода закипела.
<chuckles> Ну, вот просто любопытно, в сегодняшнем дне вы думаете, что чуть ли не в каждом доме электрочайник есть? Как вы считаете?
М, мгм. Ну, вы знаете, у меня у самой есть и такой, и такой чайник. Я знаю людей, у которых только, а, ну, обычный чайник есть, ничего страшного, да.
У нас у нас только электрический много много лет. Я не помню. Ну, н например, я скажу вам, лет 15, наверно, токо электрический. Другого нет.
Да-да-да. Ну, у меня и тот и тот, я не скажу, что чт что-то лучше, просто если у меня есть время, могу и обычный поставить, если нет, только электрический за 5 минут, вот так.
Мгм. А у меня газа нет, у меня электроплита. Ну, вот в в сегодняшней жизни
Ну, в принципе, можно и на электрический, то есть можно обычный чайник и на электроплиту поставить, я думаю, что он всё равно закипит, вот. Но не да. Это вообще долго, независимо от того, газ это или электроплита, это будет долго, поэтому я, я даже вам скажу, что даже электрические чайники они не все там за 5 минут, какие-то надо и 15 минут ждать, то есть они тоже разные. А как вы думаете, вот без как м, а, <tsk> вот без какого всё-таки, м, устройства мы бы вообще вот не смогли обойтись сейчас? Вот мы к вам, с вами говорим: без холодильника мы с вами выживали, ну, теоретически выживем, без х без чайника, наверное, тоже как-то выживем, без пылесоса тоже, наверное, как-то выживем, без чего мы не выживем?
Можно. Можно, но долго. Мгм. Так. Да. Ну, давайте, например, м, посмотрим, что вот если построено высотное здание, а в нём, допустим, шестьдесят восемьдесят этажей, пускай даже 20,- пускай даже 20, и мы говорим про человека в возрасте 60 лет, например. То, разумеется, что расчёт на то, чтобы этот человек попал на свой этаж на на 12 на 15- это лифт!
Да. Мгм. Да. Да. Конечно, конечно.
Вот, значит, речь идет исключительно о лифте. Отключи его. Я не представляю себе, как этот человек в возрасте спустится! То есть для молодого- это, ну, работа, но он ее может! Да, может сделать, а есть и 20 этаж и 20 там какой-то, то есть лифт
Мгм. Мгм. М, тоже сложно, да. Да. Согласна согласна. А вот вы знаете, э, я думаю, что вот спросите американца, например, вот, ну, для него это понятно будет, ну вот тоже, что для нас тоже. А вот, например, наверно, американцы ещё скажут, вот, как, например, обхо обойдутся люди, м, там, на коляске, например, без, вот, этих американских, вот, этих устройств, да, на ус условно на автобусе, когда вот эти штуки выдвигаются. И ведь не скажешь, а, что в постсоветских странах их до сих пор нет, понимаете? А вот, а, американец вам скажет: "Как же как же можно без них вообще жить?" То есть настолько тоже от культур, мне кажется, отличается. Ам, то, что совершенно немыслимо, вот, как люди могут обойти здесь, да, в Штатах, в Европе и, там, в постсоветских странах, где люди, там, скажут: "Боже, там, э, что это за такие предметы роскоши?" Условно, а вот. Мгм. Мгм.
Выдвигается-опускается, да? Мгм. Да, да. Ну, наверное, то, о чем вы говорите,- это большая часть мира живет, вот, в тех условиях. Э, я я думаю, что это и, ну, даже тут нечего страны перечислять! Большая часть мира не имеет понятия!
М, м мгм. Ну, я не знаю, знаете, вот вы вы вы вот как вы думаете, для вас бедные страны, возможно, даже, там, э, Латинская Америка, а во всей Латинской Америке это всё есть, например. То есть мы з зачастую не имеем понятия, как, э, живут страны, о которых мы имеем мало понятия опять-таки. Вот я я не удивлюсь, даже в беднейших странах Латинской Америки часто это есть, то есть, ам, ну как бы тут уже тоже, видите, такие вещи, м, сложно сказать. Э, большинство стран так живёт или не большинство, а вот, ам, м, но опять-таки от привычек многое зависит, например, вот, робот-пылесос- это то, что я относительно, вы сказали, недавно завела, я не могу сказать, что я в восторге, я вам честно скажу, то есть я всё равно продолжаю обычным пылесосом пользоваться. А потому что мне не нравится, он мне не не ну, мне недостаточно он чистит, то есть я, м, могу, а, специально там мусор оставить, он всё почистит кругом, но именно до этого мусора не доберётся, даже когда его направляю, понимаете.
Мгм. Да. Да. А почему? Как вы это вот ваш пример как? Так. Странно, что такой у вас опыт, потому что я, например
Мгм. У меня 2, да, у меня их 2. <laughs> Да-да-да.
У вас 2. Ну, допустим, там iRobot у вас или вот какой подобный, да, какой-то. Ну, хорошо, ну, вот давайте я вам скажу свой пример. У меня, например, эм, тот самый iRobot, я их сменил, допустим, 3 или 4 штуки за жизнь. А за жизнь- это, вот, как они появились, значит, вот, скажем, 20 лет они у меня были. И этого пылесоса у меня нет последние, там, 4 года по 1 простой причине, потому что те года у нас всегда был кот дома, у которого ше шерсть, эм, падала. И это было абсолютно з незаменимое устройство, которое само в какое-то время выезжало, и всё, что ты видишь, это этот эту всю шерсть, собранную в коробочку пылесос
Да, ну, какой-то такой, не знаю, да. Мгм. Да. Да. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. А. Понимаю, понимаю. А, то есть когда же вы вы даже не мо не должны были его включать, да, он сам выезжал и всё это чист
Он выехал, и потом он вернулся. Он просто по программе выехал, вернулся. И, вы знаете, вот вот вопреки тому, что вы говорите, он у нас служил прекрасную службу, и, как я сказал, у нас сменилось несколько этих пылесосов, вот, за там 20 лет, что мы их покупали, но когда кот исчез
Здорово здорово. Да, да-да.
ам, там сколько-то лет назад, то как-то и пылесос что-то, там, может быть, он, я не знаю, испортился, и мы решили больше не покупать, и мне больше, у нас поменялись
Да, да, мгм. М, и что вы? И, а как вы а какую альтернативу нашли? Вы другой, э, робот-пылесос купили?
Больше не робот. А, у нас немножко поменялось, ф ну, всё всё поменялось, допустим, у нас стала с нами жить, эм, жены мама и появились дополнительные дети-малыши. Другими словами, стало легче моющим пылесосом, который включил, нажал на кнопку, через минуту выключил, вот, а когда, вот, этот робот сам катается часами, а у тебя дома есть люди- это неудобно! Удобно, когда тебя нет дома!
Да-да-да. Мгм, мгм. Вы простой, э, обычный упылесос, да, купили? Понятно. Да да. Да. Мгм. Да. Ну, конечно конечно, вот именно. Я с вами согласна, да, я с вами согласна, при том что, наверно, да, у меня животных нет, поэтому я его так высоко не ценю, а, вот, но мне вот до сих пор, как я сказала, удобнее на самом деле, вот, обычным пользоваться, но это опять-таки, э, от человека зависит. Вот, а есть технологии, вот, как у меня робот-пылесос, он у вас давно появился? У меня не не так давно, пару лет назад, а вот есть такие технологии, которые вы недавно для себя открыли и теперь вот просто каждый день пользуетесь и не представляете, как без этого жили?
Да. Так. Ну, я бы сказал, как раз про искусственный интеллект, вот, в том масштабе, в каком он есть именно! Потому что я тот человек, у которого возникает очень много всяких вопросов. И если раньше мне нужно было обращаться к каким-то людям-специалистам, то теперь я начинаю, скажем, свой разговор, э, с, э, искусственным интеллектом со следующих слов: "Ты профессиональный ремонтник стиральной машины, а я твои руки", образно говоря.
М. Мгм, мгм. Да, да да да да. Мгм. Ты? Глуп ругаешь. Да да да да понимаю. Да, я я тоже так с ним разговариваю, но просто опять таки, да, он я тоже на самом деле, я почти всё всё Я тоже я тоже не шучу я тоже не шучу! Я да, да. Я ему даже, э, я я вам говорю, я даже результаты там свои своих там тестов, э, загружаю там, з касающиеся здоровья, то есть всё, я тоже там всё делаю.
Изо дня в день! Вы не представляете себе! Я вот не шучу! Вчера я ему сказал: "Ты- ремонтник крыши, вот, течет в этом месте, давай свои все советы". Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ты доктор такой-то, да, кровь почитай.
М, ну да, я понимаю, это да, всё я в то же самое время всегда держу в голове, что, ну, не не воспринимай всё, что он, там, тебе выдаёт за вот за абсолютную истину. Вот, он помогает, но он не всегда опять таки говорит исключительную, там, правду иногда он что-то сам придумывает. Ну а как вы думаете вот ш конечно, а что вот может ещё такого появиться в ближайшие скажем там 5-10 лет как вы думаете вот какие технологии которые нашу жизнь еще больше изменят? Мгм, мгм. Да.
Мгм. Ну, как мы уже с вами обсудили. Ну, давайте так посмотрим: медицина, развитие медицины- это техно в технологическом смысле, я имею в виду роботы, которые делают операции- это уже сегодняшний день! Это сегодняшний день! Хирургия глаза- это робот! А, мелкая хирургия. Сейчас точно слова не могу сказать, ну, фактически, это несколько уколов в живот, и тебе делает робот внутри операцию, не остается с снаружи практически ничего. Я имею в виду старых старых этих полостных швов, это всё в прошлом, ну, в развитым в развитых странах.
Да. Да-да-да, о, это будет замечательно! Мгм, мгм. М, да. Мгм. Мгм. Да. Ничего себе! Интересно! Ну, слушайте, и знаете знаете, да, это очень интересно на самом деле, это очень интересно, да, я не знала о таком.
Да, да-да-да, аппендицит- это д две или 3 дырочки малюсенькие в животе сегодня.
Поняла, очень интересно, спасибо большое, что поделились. Спасибо, хорошего вам дня! До свидания!
Спасибо за этот разговор, да, всего доброго, до свидания.